คือตอนเนี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างเครียดนิดหนึ่งอะค่ะ เพราะว่า อืม เราอะเหมือนเพิ่งได้รับคำชมจากคนคนหนึ่งมาใช่ไหมคะ เกี่ยวกับเรื่องของความเก่ง หรือว่าความกล้าแสดงออกอะค่ะ แล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าพอเขาชมเราแล้วอะ เรา จริง ๆ ต้องบอกเลยว่าไอ้เรื่องของความ ส กล้าแสดงออกอะ เราไม่ได้แบบว่า เออ ดีขนาดนั้นเนาะ แต่พอเขาพูดมาแบบนั้นน่ะค่ะ มันเลยทำให้เราเหมือนมีความต้อง ต้องเก่ง ต้องพยายามมากขึ้น แล้วตอนเนี้ยก็เริ่มกังวล กลัวว่า เฮ้ย ถ้าเกิดว่าเราต้องทำอะไรที่มันแสดงออกอะค่ะ กลัวว่ามันจะแย่อะค่ะ แล้วทำให้เขาเหมือนรู้สึกสับสนกับสิ่งที่เขาได้ชมเรามาค่ะ
ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ ครับ ก็คือหมายถึงว่า เอ่อ จริง ๆ แล้ว คือคุณพอได้รับคำชมมาแล้วเนี่ยคุณกลับรู้สึกกดดัน แล้วก็กังวลว่า เออ หลังจากนี้การแสดงออกของเรา หรือว่า เอ่อ เรื่องที่เราไปอยู่ใน ในคำชมของเขาเนี่ย เราจะทำได้ไม่ตามที่เขาคาดหวัง อย่างงี้ใช่ไหมครับ?
อืม ใช่ ๆ ๆ ใช่เลยค่ะ อันนี้เลยค่ะ เหมือนบางทีอะเนาะแบบเวลาคนชมเรา เราก็คิดว่า เฮ้ย เขาก็น่าจะคาดหวังอะไร ด เหมือน เหมือนวางเป้า เหมือน ไม่ เหมือนจะใช้คำว่า เขาอะน่าจะมองเราในระดับนั้นไปแล้วอะ แต่จริง ๆ แล้ว ครั้งนั้นน่ะเราเองก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าเราทำอะไร ก ออกไป หรือว่าความสามารถมันอยู่ในระดับไหนเนาะ มันอาจจะฟลุก หรือว่าพลาดไปอะค่ะ ที่ทำให้ต้องแสดงอันนั้นออกมา แต่เขาเหมือนจดจำเราในระดับนั้นไปแล้วค่ะ ก็เลยทำให้เราอะกังวลว่า แล้วถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ไหนเนาะที่มันเกิดขึ้นจริง ๆ แล้วมันเกิดแย่ขึ้นมา หรือว่าเป็นตัวเราจริง ๆ ที่มันอาจจะไม่ดีขนาดรอบแรกอะค่ะ กลัวว่าเขาอะจะเหมือน มองเราไม่ดีได้ หรือว่า "เฮ้ย! ทำไมวันนั้นเป็นแบบนั้น ทำไมวันนี้มาเป็นแบบนี้นะ? แบบ" ใช่ ประมาณนั้นเลยค่ะ
อืม ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ อือ ครับ ครับ เอ่อ จริง ๆ ตรงเนี้ยนะครับ จากที่ ที่ฟังลักษณะความ เอ่อ ความคิดของคุณเนาะ ที่ เอ่อ เรื่องที่กังวลเนี่ย จริง ๆ แล้วอาจจะเรื่อง เป็นเรื่องที่ ความคิดของเราเองเนี่ยแหละครับ เพราะว่า ง เอ่อ โดยทั่วไปนะครับ ในกรณีที่มีการชมใครสักคนหนึ่งอะเนาะ ถ้าไม่ได้มีเจตนาอะไรแอบแฝงมากกว่านั้นนะครับ เอ่อ แบบว่าไม่ใช่ว่าชมเพื่อให้เราทำเรื่องแบบนี้บ่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าถ้า อืม เขา เขาชมเราจาก จากใจจริง ๆ เนี่ย จากเรื่องผลงานที่เราเพิ่งทำ หรือ เอ่อ เอ่อ เรื่องที่เราเพิ่งทำเนี่ยแหละครับ ถ้าเขาชมจริง ๆ นิ่ จริง ๆ แล้วบางทีเราอาจจะไม่ต้องคิดอะไรมาก มากกว่านั้นเลยก็ได้นะครับ เอ่อ เราควรที่จะน้อมรับคำชมนั้นอย่างสุภาพก็พอครับ แล้วก็ เอ่อ ใช้คำชมตรงนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจนะครับ ไม่ใช่ เอ่อ เป็นเรื่องที่จะมากดดันกัน เพราะว่า เอ่อ ในสิ่งที่เขามองคุณเนี่ย คนที่ชมคุณเนี่ย อย่างน้อยแปลว่าเขามองคุณในแง่ดีแล้ว เขามองคุณในแง่ว่ามีความสามารถนะครับ แล้วก็ เอ่อ ถ้าโดยทั่วไปถ้าเขามองเราในแง่ดีแล้วเนี่ย ต่อให้เราจะทำผิดพลาดบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ เนี่ย เอ่อ บางทีเขาก็อาจจะมองข้ามให้เราก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้าเทียบกันกับคนที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย แล้วเขามองเราในแง่ไม่ดีเนี่ยนะครับ อันนี้ต่อให้เราทำได้ดีเนี่ย บางทีเขาก็อาจจะยังหาอะไรมาติเราก็ได้นะครับ ซึ่ง ครับ
อืม อืม ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม อืม โอ้โฮ ค่ะ อ ค่ะ อืม ใช่เลยค่ะ โอ้ อืม อันนี้คือเข้าใจเลยค่ะ เพราะว่านอกจากมีคนชมแล้วอะ เราก็รู้สึกว่าก็ยังมีแน่นอนเนาะ คนที่อาจจำ มองเราในแง่ไม่ดี หรือว่าติเราได้อะค่ะ ก็เคยเจอเหมือนกันค่ะ คือเคยมีครั้งหนึ่งนะคะ ที่เราอะ เหมือนเราทำอะไร สักอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะ ที่แบบสุด ความสามารถของเราและเนาะ เรารู้สึกว่า โอเค อันนี้คือเราทำสุด ๆ แล้ว แต่กลับกลายเป็น เขาอะมาติว่า "ได้แค่นี้เหรอ?" เหมือนประมาณว่า "เออ ทำ เธอทำได้แค่นี้เองเหรอ?" แล้วตอนนั้นน่ะ คือเราอะก็ ถามว่าเรารู้สึกแย่ไหม ต้องใช้คำเลว คำว่าเรารู้สึกแย่มาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าเขาเองอะไม่ได้รู้ว่า ในกระบวนการที่มันจะมาถึงตอนเนี้ย เราผ่านอะไร มาบ้าง เขาแค่มาเห็นตอนนั้น เขาไม่ได้รู้เลยว่าก่อนหน้านี้เราอยู่แค่ระดับไหนนะ แล้วตอนเนี้ยมันพัฒนามาถึงไหนแล้วอะค่ะ แต่ตอนนั้นน่ะเราเลือกที่จะไม่ได้แสดงออกไปนะค่ะ ก็พยายามเหมือนควบคุมสติอารมณ์ตัวเองเนาะ แล้วก็พยายามเงียบเข้าไว้อะค่ะ แต่ก็อย่างที่บอกเลย คือเป็นคนที่คิด อ มาก มาก ๆ เลยอะค่ะ หลังจากนั้นน่ะ เราก็เหมือนเก็บคำพูดของเขาอะเอามาคิด แล้วเหมือนพยายาม เหมือนมาโทษตัวเองอะว่า "เราเป็นแบบ นั้นจริง ๆ เหรอ? เราได้แค่นั้นจริง ๆ เหรอ?" แบบเหมือนเราก็รู้สึกแบบเครียด แล้วก็กดดันตัวเองด้วยอะค่ะ
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ ครับ เพราะจริง ๆ แล้วเนี่ย เอ่อ ถ้าบุคคลคนนั้นเนาะไม่ใช่หัวหน้า หรือว่าอาจารย์เนี่ย จริง ๆ แล้วเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้หวังดีกับเราก็ได้นะครับ ซึ่ง เอ่อ คนที่ไม่ได้หวังดีกับเราเนี่ย บางทีเขาก็อาจจะมีคำ เรียกว่า เอ่อ ทัศนคติที่เป็นพิษต่อเรา เป็น toxic กับเรา แบบนั้นก็อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน ก็ยังไงตรงนี้ครับ เอ่อ สิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขากำลังพูด แต่ว่าเป็นสิ่งที่ คุณเนี่ยรู้สึกกับตัวเองครับ ถ้าหากคุณรู้สึกถึงความมั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ คุณรู้สึกเชื่อได้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ย เอ่อ มัน มันสุดความสามารถของคุณแล้วนะครับ ต้อง ผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยคนที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาสังเกตเห็นแน่นอนนะครับ ถ้าเรามีการเตรียมตัว มีการทำการบ้านมาก่อน แล้วก็พอถึงจุดที่ต้อง เอ่อ อยู่หน้างานเนี่ย แล้วเราก็ทำเต็มที่เนี่ย ยังไงมันมีคนเห็นแน่นอนครับ แต่ว่า เอ่อ อย่างที่บอกไปว่า คือมันก็อาจจะมีทั้ง อ ในงานสาธารณะเนี่ย มันก็อาจจะมีทั้งคนที่ชอบเรา และคนที่ไม่ชอบเรา คนที่ชอบเราเนี่ยเขาก็จะพร้อมที่จะชื่นชมเราอยู่เสมออยู่แล้ว ไม่มากก็น้อย หรือต่อให้เราพลาดแบบพลาดใหญ่หลวงจริง ๆ เขาก็จะมีคำปลอบใจมาให้เรา แต่ถ้าเทียบกันกับอีกแง่หนึ่งก็คือ เอ่อ คนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยเนาะ ต่อให้เราไม่ผิดอะไรเลย ก็อาจจะหาข้อติอะไรมาติใหญ่ ๆ ให้เรารู้สึกแย่ได้ เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผลงาน ที่เราทำออกไป แต่มันเกี่ยวกับมุมมองที่เขามีต่อเรานะครับ ส่วนเราจะป้องกันตัวเองจาก จากความเป็นพิษนี้ได้ยังไง ก็คือมันอยู่ที่มุมมองของเราเนี่ยที่มีต่อตัวเองด้วยว่าจริง ๆ แล้วเรามีความ เอ่อ ตั้งใจไหม เราทำเต็มที่ไหม เรามั่นใจในตัวเองมากน้อยขนาดไหนนะครับ ถ้าคุณมีความมั่นใจสูงเนี่ย จริง ๆ แล้ว เอ่อ สิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อชีวิตคุณเลยก็ได้ครับ เพราะว่ามันก็เป็นความคิดของคนอื่นนะครับ แต่ว่ามันจะมีความ เอ่อ มีอิทธิพลกับคุณจริง ๆ เนี่ย ในกรณีที่ เอ่อ เป็นบุคคลสำคัญเนี่ยครับ เกี่ยว เกี่ยวกับงานนั้น ๆ เช่น เป็นอาจารย์ที่จะต้องตัดสินให้คะแนน หรือว่าเป็นหัวหน้าที่มอบหมายงานให้โดยตรง อะไรแบบเนี้ย มันอาจจะ มันถึงจะมีความสำคัญจริง ๆ แต่นอกนั้นเนี่ย เอ่อ ก็ไม่ได้มีความสำคัญเลยครับ
อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม โอเคเลยค่ะ อืม อืม ค่ะ อือ คือเราอะค่ะ ก็จะ เป็นคนที่แบบว่า เอ่อ เหมือน ถ้าเกิดเราไม่ได้รู้จักใครมาก่อน เนี่ยค่ะ เราก็จะตั้ง ค อ่า เหมือนจะแบบว่าเหมือนจะดี คิดดี แล้วก็แคร์เขามาก ๆ อะคุณ แต่บางคนน่ะ ก็กลับกลายเป็นแบบมาติเราจากความพยายามเราเสียเฉยเลยอะ มันเลยทำให้เรารู้สึกแบบว่า จะใช้คำว่ารู้สึกแย่เลยก็ว่าได้ค่ะ เพราะว่าเราก็คิดดีในแง่ กับเขามาก ๆ เลยอะค่ะ
ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ ครับ ก็จริง ๆ แล้วเนี่ย เอ่อ โลกมันก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะครับ แต่ว่า เอ่อ มันก็ไม่ได้ใจดีเสียทุกคน ต้องบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความหลากหลายเสียมากกว่านะครับ ดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะต้องไปเจอคนใหม่ ๆ เนี่ย บางทีเราก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าเขามีเจตนายังไงกับเรานะครับ บางทีแล้วการที่เรา เอ่อ ระวังตัวไว้ก่อนเนี่ยมัน ก็อาจจะเป็นข้อดี แต่ไม่ได้หมายถึงให้ถึงขั้นระแวงกันนะครับ แต่ว่า เอ่อ บางทีแล้วเรา เรารักษาสิทธิ์ของเรา รักษาขอบเขตของเราไว้ให้ดี แล้วก็ไม่ไปก้าวล่วงสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ย จริง ๆ ตรงนี้เนี่ย มันก็ทำให้ชีวิตเราปลอดจากการ เรียกว่า เอ่อ โดนคนบุลลีหรือว่าโดนคนเอาเปรียบได้เหมือนกัน นะครับ ใช่ เพราะว่าบาง บางคนเนี่ย คือถ้าเขาอยากจะบุลลีเราเนี่ย ต่อให้เราไม่ทำอะไรเลยเขาก็หาเรื่องมาบุลลีเราได้ครับ ดังนั้น อือ ดังนั้นเราต้องให้ ปล่อยเสียงพวกนั้นไปเนาะ แล้วเราก็ เอ่อ มีความเข้มแข็งในจิตใจของเราไว้
อืม <clears throat> ค่ะ อืม อือ ได้เลยค่ะ อือ ได้เลยค่ะ อืม ได้ค่ะ โอ้โฮ รู้สึกดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วแบบนี้ค่ะ ถ้า เกิดว่ามันเป็นช่วงที่เราแบบเครียดมาก ๆ เลยจริง ๆ เนาะ มันพอจะมีวิธีจัดการความเครียดยังไงบ้างเหรอคะ หรือว่าจัดการกับความวิตกกังวลยังไงบ้างไหมคะ?
เอ่อ ในเรื่องจัดการความเครียดเนี่ย ความเครียดมัน ก อาจจะเกิดจากการที่เรา กลัวผลลัพธ์ของมันนะครับ ซึ่ง ตรงนี้เนี่ยการที่จะลดความกลัวได้ หรือยุติความกลัวตรงนี้ก่อนที่มันจะนำไปสู่ความเครียดเนี่ย คือเราก็คงต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเนี่ยแหละครับ
อือ
ซ้อมให้บ่อยขึ้น เอ่อ เตรียมตัวให้ละเอียดขึ้น แล้วก็ถ้า ถ้าทำครบแล้วก็อย่าลืมทำเป็นเช็กลิสต์ไว้ด้วย เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไป เอ่อ ใช้เวลาในการย้ำคิดย้ำทำ แล้วก็พอถึงจุดที่ เอ่อ เตรียม เอ่อ อาจจะเป็นแบบว่าอยู่หน้างาน แล้วจริง ๆ เนี่ย ก ขึ้นไป หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ อย่า อย่าปล่อยให้เราแบบว่าเครียดจนไม่ได้พักผ่อน แล้วพอไปถึง หน้างานแล้วเราก็อาจจะเป็นลมล้มพับไป อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งอันนั้นคือกรณีที่แย่มาก ๆ นะครับ ซึ่ง เอ่อ
อ๋อ ได้เลยค่ะ อืม อือ อือ อา อือ ค่ะ โอ้โฮ ได้เลยค่ะ
ครับ เราก็ควรที่จะรับผิดชอบในส่วนที่เราทำได้เนี่ยแหละครับ
อืม ได้เลยค่ะ รู้สึกว่าได้ รับเทคนิคเยอะมาก เพราะว่าปกติแล้วอะค่ะ เวลาที่เครียดเนาะ มันก็ จะกระทบกับการพักผ่อนเรามาก ๆ เลยกับกลายเป็นเราต้องมาแบบว่าวิตกกังวล แล้วก็นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอเลยอะค่ะ บางครั้งเนี่ยมันถึงขั้นหนักมาก ๆ จนทานอะไรไม่ลงเลยจริง ๆ เพราะว่ามันเกิดจากคนที่แบบว่า เราดีกับเขามาก ๆ เลยอะคุณ แต่สุดท้ายแล้วเขากลับมาแบบ มาติ หรือว่ามาพูดกับเราแบบนั้นน่ะค่ะ มันยากมากที่จะควบคุมอารมณ์ เพราะว่าเราก็ โอ้โฮ! ให้ 100 แต่ได้กลับมาแบบไม่ถึง ยี่สิบ อะ
อือ ใช่ อือ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ๆ เพราะว่าจริง ๆ แล้วในสังคมที่กว้างขึ้นเนี่ย การที่เราจะไปให้ 100 ทุกคนอะเนาะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ เราก็ควรที่จะ เอ่อ อาจจะ 50:50 อะไรอย่างนี้ ก็ดูเป็นตัวเลขที่ไม่แย่เกินไป เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า เราไม่รู้หรอกว่าจริง ๆ แล้วบางคนเขาจะมีเจตนาแบบไหนนะครับ แต่ว่าอย่างสถานการณ์ที่เป็น อย่าง เอ่อ อย่างเรื่องฉุกเฉิน อะไรอย่างเงี้ย อา ใช่ เราก็สามารถ เอ่อ ทุ่มเทในการช่วยเหลือคนได้นะครับ แต่ว่าอย่างสถานการณ์สังคมทั่ว ๆ ไปเนี่ย เอ่อ เรา เรามองในจุดที่ว่าเราทำแล้วมัน มันเกิดประโยชน์ดีกว่า ทั้ง เอ่อ ทั้งใน เรียกว่าเกิดประโยชน์ทั้งในระยะยาวและระยะสั้นกับชีวิตเรา อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ แล้วก็ถ้าการที่เราอยากจะใจดีกับคนอื่น เราก็ใจดีในพื้นที่ที่เราควบคุมได้ก็ได้ครับ ไม่ต้องไปทั้ง 100% นะครับ แบบว่า เอ่อ ให้ใจก็ให้ทีละน้อย แล้วก็ถ้าเขาดูน่าเชื่อถือก็ค่อยให้เพิ่ม อะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็ไม่ได้สายเกินไป
อือ ได้เลยค่ะ อือ ได้เลยค่ะ อือ อือ ได้ค่ะ เป็นวิธีที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้พอแบบว่าเราได้มาคุยเนาะ มันก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าหายเครียด แล้วก็คลายเครียดไป ในระดับหนึ่งเลยค่ะ เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามหาทางออกแล้วนะคะ แต่มันก็ยังรู้สึกตัน แล้วก็พยายามแล้วพยายามเล่าอะ มันไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกดีได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราน่าจะนำวิธีที่คุณแนะนำเนาะ ก็คือแบบพยายามลดความเครียด พัฒนาตัวเองให้ได้มากขึ้นเนาะ จากคำติชมดังกล่าว แล้วก็พยายามแบบเลือกคนที่จะแคร์ แล้ว ก็เหมือนมาโฟกัสกับการพักผ่อนให้ได้มาก ค ยิ่งขึ้น อันนี้คือรู้สึกดีมาก ๆ เลยนะคะ ยังไงก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ครับ ครับ ครับ ครับ ด้วยความยินดีครับ ก็สำหรับ เอ่อ เรื่องที่คุณวิตกกังวลอะเนาะ ก็ยังไงก็ผมเอาใจช่วยนะครับ แล้วก็ผม เอ่อ เข้าใจเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะผ่านไม่ได้ แต่ว่าถ้าเรามีความพยายามมากพอ แล้วก็รักตัวเองเนี่ยครับ เดี๋ยวเราจะผ่านจุดนี้ไปได้แน่นอนครับ ยังไงผมเอาใจช่วยนะครับ เอ่อ สำหรับวันนี้ ก็ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ
ค่ะ